Uhum. Você
Ela não entende que você tem que multi que o que que é você ter 3 vezes os mesmos 3 feijões empilhadinhos. Enquanto a criança não entender o que é o esse vezes, que isso é um acúmulo, enquanto a criança não entender o conceito do acúmulo, ela não vai entender a tabuada. E eu tinha crianças lá que eu fazia 15 vezes 13.
Aham. Uhum. Uhum.
E a criança na boa. Porque a tabuada nessa escola chega até o 15, não chega até o 10.
E, e m E me fala uma coisa, você falou que dá aula de português e de matemática, que são duas habilidades bem diferentes, né, uma bem de exatas, assim, e e normalmente as pessoas que vão bem em idiomas vão mal de mate não é uma regra, né, mas no a maioria é contrastante, assim, digamos. Você observa isso que pessoas que com facilidade de gramática vão mal de matemática ou vice-versa ou não tem nada a ver?
Uhum. Pra lo É. São. Aham. Pois é. Mais ou me é. Menina, eu vou te dizer que a matemática a matemática ela é um jogo. Quem gosta de jogo
Uhum.
vai bem de matemática. E pode ir bem com línguas também.
Hum. Legal, legal.
Se a pessoa não gosta de desafios mentais, por exemplo, a pessoa tem que gostar de quebra-cabeça, a pessoa tem que gostar de caça-palavras, a pessoa tem que sabe essas coisas de desafio mental? Essa pessoa gosta de matemática, essa gosta de matemática. Essa vai bem de matemática.
Hum. Uhum, xadrez, por exemplo. Ah, interessante, aham.
Esse é o sintoma maior, porque, por exemplo, eu tenho vou pegar o meu filho, vou pegar o meu filho. Meu filho, ele ele tinha muita dificuldade, ele ele demorou muito para ler, não por dificuldade. Eu não sei, porque no método Waldorf, de novo, a criança só começa a ler mesmo no 3º ano, ler livro, ler, essas co no 3º ano, pequenas coisas, no 4º, na 5º série a criança engancha mesmo para começar a ler. Ele hoje em dia lê li ele tem 16 anos, ele lê livros de 700 páginas. Eh, ele adora essas coisas. E ele, na escola, ele está avançado 2 anos na matemática.
Uhum. Uhum. Uhum. Olha, legal.